Ja. Also, es war ja auch so 'n gewisser Prozess, weil das ist ja also, so wie du sagst, 'n Aus Auslandseinsatz ist ja dann doch noch mal, äh, etwas, wo in einem dann doch etwas vorgeht, ne?
Ja, es macht viel mit Menschen. Auf der einen Seite das, was man erlebt, auf der anderen Seite die Arbeit natürlich da, weil das ist echte Arbeit, ne? Normalerweise
Okay. Mhm. Ja. Hat dich das stolz gemacht? So oder kannst du das heute so sagen oder?
Es es macht mich zumindest stolz, einer der Ersten gewesen zu sein, die da die da waren von uns. Ähm, das
Mhm. Hast du damit, äh, auf aufgebaut das Ganze oder weil du warst ja einer der ersten so, oder wie war das so?
Wir ja, es war, j das nannte sich ja Stabilisierungskräfte. Das heißt, wir haben im Endeffekt dafür gesorgt, dass der Frieden, der zu dem Zeitpunkt war, auch erhalten bleibt.
Ah. Ach, okay, mhm. Also, quasi so, wie du das beschreibst, ihr habt das so stabilisiert, also, ihr habt für Sicherheit gesorgt.
Ja. Genau. Na, das aber es sind ja keine Poli die hatten keine Polizeikräfte mehr, die hatten keine Rechtsorgane mehr, das haben wir alles ersetzt. Und das war halt echt. Das war so richtig echte Arbeit, wo man auch das Gefühl hatte, du du bewirkst hier grade was.
Ah, okay. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ah, ist spannend, ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ah, ist doch schön.
Ja, denn für mich interessant war tatsächlich, ähm, dass ich ich war die erst das 1. Mal, als ich da war, war ich 6 Monate dort. Ähm, als ich nach 6 Monaten wieder in meine eigentliche Einheit zurückkam, hat mir jeder gesagt Ja.
gut. Mhm. Ah, okay. Mhm. 6 Monate? Wow, das ist hm, okay.
Ja. Ist 'n ist 'n 'n netter, langer Urlaub.
War war war das für dich zu lang oder wie wie wie würdest du das sagen, oder war das okay, oder?

Hm. Ja, okay, dann habe ich da rausgehört, dass du dadurch eine kleine Veränderung durchgemacht hast. So, also, zu dem Menschen, das d f der der der du heute ha bist, also, hat es quasi schon 'n Stück Veränderung mit sich gebracht?
Ja, äh Ja, also, Veränderung würde ich's nicht nennen, ne, weil also, in dieser Vorentscheid also, bevor ich diese Entscheidung getroffen habe, gab es in der Form diesen Menschen noch gar nicht. Also, ich habe diese Entscheidung mit 17 getroffen, und das war meine berufliche Entscheidung: „Was werde ich jetzt beruflich machen?“ Und ich war damals, äh, noch auf'm Gymnasium, ähm, habe gedacht: „Ach Schule ist jetzt nicht mehr so mein Ding, brauche ich nicht mehr. Was machst du jetzt?“ Und dann habe ich überlegt, ich möchte was mit Uniform und Waffen machen. W äh, fand ich total gut mit 17.
M nicht? Okay. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Ah. Okay.
M bin dann zum Polizeieinstellungstest gegangen und die haben mir erzählt: „Junge, lass das. Du bist nicht sportlich genug.“ <laughs>
Okay. <laughs> Ah, okay.
Aber mich hat das umso mehr getriggert.
War das dann, äh, etwas, äh, niederschmetternd für dich <laughs> oder eher so 'ne Herausforderung? <chuckles>
Ja, tatsächlich. Ne, das ha also, das hat das hat mi also, das hat mich wirklich niedergeschmettert, weil ich wollte unbedingt Uniform und 'ne Waffe. Und Genau, und, äh, dann habe ich halt geguckt, wo kann man noch diesen diesen Wahnsinn quasi ausleben? Und habe dann festgestellt, auch die Bundeswehr hat interessante Hochglanzmagazine. Mach das doch mal bei denen.
Ja. Ja, weil du ja jung warst. <chuckles> Mhm. Ja?
Und, äh, ja, das Genau, ich bin mit 17 Jahren mit der Unterschrift von Mama verpflichtenderweise für 12 Jahre zur Bundeswehr gegangen.
Ah, okay, dann hast du dich dafür entschieden. Mhm. Oh, wow.
Ja.
Du sagtest gerade wieder Unterschrift von deiner Mutter. Okay, dann dann hö also, du sagst quasi, das hat, äh es gibt also, du du hättest das selbst nicht entscheiden können, du hast da quasi noch 'ne Entscheidung von deinen Eltern gebraucht?
Ja.

<laughs>
Okay, ja, kannst du da mal schildern, wie das so vor sich ging oder? Mhm.
Ja. Also, es war für mich natürlich also, musst du wirklich i immer im im im Auge behalten bei diesem ganzen Thema, dass ich zu dem Zeitpunkt wirklich 17 Jahre alt war, ne? Ich war wirklich getrieben von dieser von dieser fixen Idee, Uniform und Waffe ist das Größte, was man haben kann als männlicher Jugendlicher.
Mhm. Hm. Mhm.
Und, ähm, ich werde diese diese erste Fahrt also, man hat damals so 'ne so 'ne Bahnfahrkarte dann irgendwann nach Hause geschickt, nachdem man diesen ganzen Einstellungstest, der über Tage ging, ähm, b bestanden hat hat man irgendwann so 'ne Karte gekriegt. Dann habe ich mich richtig drauf gefreut, so 'ne Fahrkarte. Und dann musste ich i
Okay. Ah. Okay. Mhm. Ist es heute nicht mehr so mit den Einstellungstests?
Doch, doch, die sind immer noch so. Ähm, ich m meine sogar, dass die mittlerweile länger sind.
Ah, okay. Mhm. Aber früher haben sie genau hingeschaut, oder? Oder wie?
Also, zu meiner Zeit waren waren das schon harte Auswahlkriterien. Heute sind die deutlich weicher.
Ah, okay. Du sagst, es ist mhm, okay, gut. Okay.
Ja. Na ja, und es kam es kam zu dieser besagten Zugfahrt.
Damit, kann i Mhm.
Ähm, ich bin dann in in in den in den, äh, hohen Norden gefahren, da war meine erste Einheit damals, ähm, und ich war ganz, ganz gespannt, ganz aufgeregt und bin
Aha. Okay. Von wo aus musstest du dann starten da quasi dahin?
aus Mitteldeutschland. Das heißt, ich habe so gute 800 Kilometer Zugfahrt. Ja.
Ah, okay, das ist 'ne Strecke, ja. <laughs> Okay, und und und das mit 17. <laughs> Ja, okay. <chuckles>
<laughs> Ja, genau. Äh, die die Mama, die mit'm Taschentuch am Bahnsteig steht und die Tränen wegwinkt, also, das ist wirklich wie im Film. Es ist alles dabei gewesen.
<chuckles> Ja. <laughs> Ah, okay. Ja. Spannend. <chuckles>
Und, äh, ich ich ich ha das war noch v viel Wahnsinniger. Ich war zu dem Zeitpunkt ich keiner hat gedacht, dass ich das durchziehe, weil alle Menschen, die ich um mich herum kannte, die haben alle gesagt: „Das bist du nicht, das ist nicht deins.“ Ich hatte damals noch schulterlange Haare und nach meiner ersten Woche Bundeswehr hatte ich einen drei Millimeter Kurzhaarschnitt modern.
<chuckles> <chuckles> <laughs> Okay <laughs> <laughs>
Das war alles anders danach.
Ah, okay. <chuckles> Ähm